Ouais. Espèce d'image que les gens, heu, projettent sur toi, mmh.
Pas pour, heu, pas pour le ré ouais exactement, je pense que, tu sais, faut faire, hem, il faut faire je pense, heu, péter des des des des verrous qu'on peut avoir qui, heu, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, tu vois et
Ouais. Oui.
je pense qu'il y a que comme ça, que que tu peux te sentir plus libre, heu, soit de parler franchement, mais heu, soit aussi d'être juste toi, heu, au quotidien, tu vois, de te permettre, heu tu vois, j'ai une pote par exemple qui hem, qui se comment dire? Qui se refuse à faire c'est con, hein, mais à n une séance photo.
Ouais. Oui.